А, ты знаешь, а, заметила за собой такую проблему, что не могу себя мотивировать. Я, э, решила заниматься спортом и сидеть э, ну, правильно питаться. Значит, я себе, э, вот, заказала, меню купила, а, начала по нему готовить, но поняла, что, как бы, вот, э, мне сложно. М, до этого, когда я только переехала в новую страну
Мгм.
я поправилась, и многие девушки здесь поправились, и у нас, э, образовалась группа такая, в которой мы друг друга мотивировали, скидывали туда свои блюда, всё, что мы готовим, а, блюда на разгрузочные дни, тренировки друг другу, какие мы делаем. И вот я похудела на 6 килограмм.
Круто.
Сейчас я а, сейчас опять начала набирать вес, и вот, а, м, думаю: "Ну, ладно, ну, что что что такого сложного? Вот повторю всё, что мы делали в этой группе". Эта группа есть, как бы просто уже она нам не нужна. М, и меню нашла, начала готовить, всё, не заходит. И, э, тренировки н 5 минут, и мне уже скучно, вот, не могу делать дольше.
Мгм.
Что делать? Может, можешь как-то подсказать либо разобрать со мной эту ситуацию: что со мной случилось, почему я не могу одна?
Э, ты знаешь, это очень распространённый вопрос. Я сочувствую, что тебе пришлось с этим столкнуться, но на самом деле проблема решаема, и это, э, достаточно такой, э, знаешь, момент, э, многим знакомый, и здесь очень многие женщины тебя поймут, да и не только женщины, на самом деле. Вообще, переезд в новую страну- это всегда стресс, это всегда другое питание, это другие продукты, и организм по-разному справляется с этим моментом. Поэтому абсолютно понятно, почему тебе удалось с этим столкнуться, и ты огромный молодец, что уже однажды у тебя удалось достичь классного результата. Вот то, что 6 килограмм- это очень хор хороший такой результат. И ты знаешь, если ты уже однажды эту дорогу проходила, то, скорее всего, тебе будет легче пройти её снова, чем если бы ты начинала впервые. И я попробую тебе посоветовать, э, но сначала скажи мне, пожалуйста, вот есть ли у тебя конкретная цель, которую ты хочешь достичь, то есть конкретное количество килограмм, либо какой-то внешний вид, к которому ты стремишься, либо здоровое тело. Вот, э, конкретная цель у тебя сформулирована или нет?
Ну да. Э, ну смотри, я когда просматриваю свою фотогалерею, я вижу себя, там, 7 лет, допустим, назад, когда я занималась в зале, я ходила, у меня было не так уж много, у меня было 2 тренировки в зале с персональных с тренером. И я видела, как, э, изменяется моя форма, как мне это всё нравится, э, было питание. И вот сейчас я, хочу, но конкретно цели у меня нет. Я хочу, э, вернуть себе это тело. М, я опять п набрала сколько четы четыре килограмма. Я набрала, вот, я хочу вернуть своё тело, я хочу заниматься. И вот это вот чувствовать такую, знаешь, э, радость и гордость за себя, что я такая молодец, что я слежу за собой, что я нравлюсь себе в зеркале. Я даже уже купила абонемент в спортзал, но я отложила. Я сказала: "Вот пока, э, я не могу, у меня не хватает времени, а с января я пойду в зал". Но Я понимаю, что без тренера я могу не справиться. И, возможно, вот это и стало ещё таким вот, э, как бы отложенным вариантом, потому что я вот думаю, что делать с этим дальше.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Окей. Слушай, ну, уже очень классно, что у тебя сформулирована цель, что ты посмотрела фотографии. И вот это вот описание твоих чувств, что ты хочешь собой гордиться, себе нравиться и быть довольна- это на самом деле уже очень хорошо. Это даже какая-то такая боль большой такой кусок работы. То есть ты знаешь, куда ты хочешь двигаться, для чего это тебе, какие чувства ты будешь испытывать. Это уже огромный такой пласт работы ты проделала, это замечательно. А скажи, пожалуйста, вот тогда, что обычно тебе больше всего мечта а мешает? То есть ты говорила, что бывает скучно, нет мотивации, но давай вот так конкретней. Э, там, может быть, очень загружена, у тебя там бешеная какая-то усталость, либо нет компаньона, либо не хватает времени, может быть, нет конкретного какого-то такого плана. То есть главный твой, скажем так, враг в этом вопросе, что бы ты назвала?
Так. Ну, я могу сказать, мой главный враг- это дисциплина. Мне себя жалко, я, э, боюсь перетрудиться, а когда стоит надо мной тренер, он говорит: "Да нет, давай ещё 3 раза, м, давай ещё один подход". А когда я прихожу в зал, я вот именно такая, которая, а, пробежит, э, ровно столько километров, чтобы не устать, а. Сделаю столько там, а, ж подъёмов, да, а чтобы не устать, чтобы не перегрузиться, и мне, ам, как бы одной очень сложно. Нет дисциплины, нет плана и боязнь, э, перегрузки.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм, в общем-то, это понятно, хорошо. Ты знаешь, в таком случае очень хорошо сработает, очень многим помогает. Если вдруг тебе это будет тоже хорошо работать, ты можешь попробовать, например, поискать альтернативную ответственность. Что это значит? Это как будто бы переложить ответственность за все эти результаты, за вот эти все свои, там, дисциплинарные какие-то такие проколы на другого человека. То есть это как раз-таки может быть твой партнёр, либо это может быть твой как раз-таки тренер. И если у тебя уже есть абонемент, э, в зал, возможно, это как раз-таки классная возможность найти там тренера, который бы с тобой занимался. И ты знаешь, это было бы для тебя действительно хорошим решением, потому что он бы решал, сколько тебе нужно сделать там каких-то упражнений, какое количество приседаний, там, какой-то жим, какой-то там спорт, какие-то тренировки. За это всё отвечал бы другой человек, и тебе было бы, м, как бы, знаешь, некуда уже деться, потому что тренер говорит: "Надо делать"- приходится делать. И при этом ответственность за результат лежит на другом человеке, и ты как будто бы уже себя не ругаешь, что: "Ну вот, опять не доделала, опять не опять не решилась, опять не смогла". И, э, этот момент может тебе помочь. Вот что ты думаешь о том, чтобы найти себе персонального тренера здесь уже, в новой стране?
Мгм. Э, вот э, м, я очень хочу этого. Я пойду попробую найти себе тренера. М, и я сначала, наверно, просто пойду в зал вот в январе, э, либо сейчас запишусь на экскурсию, посмотрю, кто там работает, кто как ведёт занятия, может, э, на кого-то кого-то и присмотрю. Ещё узнаю стоимость, потому что я ещё не узнавала стоимость персональных тренировок, и, э, это будет лучшим решением, м, работа с тренером, потому что по-другому не получится просто.
Да, это очень классное решение. Я очень рада, что, а, оно, в общем-то, тебе откликается. Но ты знаешь, ещё очень классно работает вести вот такой учёт прогресса и внедрить, знаешь, такие небольшие поощрения для себя, чтобы поддерживать интерес, ту же мотивацию, ту же дисциплину. Вот скажи, поощрения или какие-то вот такие небольшие для себя радости, они тебе помогают, мотивируют тебя или наоборот это для тебя какой-то, знаешь, лишний такой, э, шум, который мешает всё-таки?
А хотела бы с тобой поговорить по поводу поощрения и рассказать. Вот для меня поощрение- это, ну, есть люди, которые зависимы, да, кто-то там курит, кто-то употребляет алкоголь, кто-то играет в азартные игры. А у меня в поощрение для меня- это вот пойти купить себе что-то вкусное. Не обязательно сладкое, но это может быть дорогое, вкусное, а, разное, ну, чаще, конечно, наверно, всё-таки какие-то сладкие вкусняшки, какие-то дорогие, там, пирожные, а, вот это вот, э, я себе люблю, я себе покупаю, но вот если я хочу добиться хорошего тела
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм.
Как это изменить? Я же не могу, м, пойти в зал, а сделать упражнение с тренером, выйти и съесть пирожное. Наверно, как-то по-другому что-то к как-то себя поощрять.
Мгм. Мгм. Ну, ты знаешь, здесь несколько вариантов развития. Во-первых, можно поощрять себя не после каждого, м, там, похода в спортзал, а, например, 1 раз в месяц. Например, когда ты замерила результаты, н ну, скажем, там, 10 числа. Ты меряешь результаты, и если ты видишь какой-то значительный прогресс, то ты себе устраиваешь такой день, когда ты действительно можешь пойти и съесть это пирожное, из-за 1 пирожного ничего такого плохого не случится. Это 1 вариант. 2 вариант- это найти какую-то альтернативу этому пирожному, потому что сейчас очень много всяких полезных сладостей, есть какие-то интересные рецепты низкокалорийные. И кому-то тоже это подходит, они находят, знаешь, какой-то новый вкус и радуются тому, что теперь их, э, сладость и вот такое их поощрение, оно, э, полезное. Но не всем это подходит, потому что кто-то говорит: "Да нет, это вообще невозможно есть, я хочу вот именно тот вкус, именно то пирожное, которое я люблю, а не вот этот вот заменитель". Ну, опять же, кому-то это очень хорошо помогает. М, и 3 вариант- это найти себе другое поощрение, то есть заменить поощрение сладким каким-то другим. Например, устроить, там, свидание с собой, то есть подарить себе какие-то эмоции и тем самым заменить, вот, еду на что-то другое, чтобы это тоже приносило тебе удовольствие. Например, сходить, там, на свидание сама с собой, сходить в кино, э, купить себе какую-то новую вещь, э, либо там посетить какое-то мероприятие, устроить там себе какой-то вечер в спа. Ну, то есть найти что-то, что ещё тебя радует, кому-то это, кого-то это очень, там, мотивирует. Например, там, новая книга, э, новая юбка. Ну, в общем, это может быть что угодно, что тебе ещё тоже нравится точно так же, как и сладкое, и поддерживать этот интерес, то есть как-то развивать новый интерес, чтобы поощрение было не едой, а какой-то эмоцией, и оно будет подкреплять ещё больше твой результат.
Мгм. Мгм. Слушай, я даже не задумалась о том, что можно это делать раз в неделю либо раз в месяц, а возможно, даже выделять какой-то определённый бюджет, да, вот, на то, что если я добьюсь какого-то результата, я могу потратить, вот, допустим, там 50 евро, чтобы, а, купить себе что-то, что б меня порадовало. Ну, к примеру так, да, и делать это ежемесячно. И это будет же не обязательно еда и не обязательно что-то вкусное. А, ты знаешь, вот только сейчас вот я об этом подумала, а раньше даже не задумывалась. М, очень хорошая, такой момент. Спасибо тебе.
Конечно. Мгм. Да. Ты знаешь, была рада помочь. На самом деле верю, что у тебя всё получится, потому что у тебя всё для этого есть. У тебя есть, э, спортзал, у тебя есть абонемент, у тебя есть прекрасный опыт, у тебя есть желание что-то изменить. И на самом деле это уже самое главное. Поэтому я желаю тебе, чтобы всё получилось, чтобы ты нашла, знаешь, своего тренера, с которым у вас бы сошлись мнения, вы бы были друг другу понятны, и всё, всё бы работало замечательно, и уже совсем скоро ты будешь смотреть в зеркало, невероятно гордиться собой. Вот этого тебе желаю.
Да, спасибо тебе большое, было, э, здорово осознать все эти моменты. Я думаю, ещё услышимся.
Обязательно.